Eee, aslında eğer ki mükemmel anne baba olsaydı, eee, çocuğun, yetişen çocuğun, zorlukları olmadan, herhangi bir travma yaşamadan ya da, eee, düşüp kalkmadan büyüyen bir çocuğun, eee, gerçek hayata çok hazır olamayacağını savunan görüşler var ama tabii mükemmel anne baba, eee, gerçeklikten uzak bir kavram olduğu için, eee, deneyi yapılmış ve kanıtlanmış bir şey değil, sadece bir teori. Peki, emm, yani, etrafındaki insanlara baktığını söyledin. Bunun için hazır olunabilecek bir zaman olmadığını söyledin. Peki, böyle aniden gelen durumlarda, eee, nasıl davranıyor insanlar? Neler gözlemliyorsun? Hani, beklenmedik anda, emm, çocuk sahibi olma konusunda?
Hı hı. Hı hı. Evet, ben de öyle düşünüyorum. <chuckles> Hı hı. Evet. Yani Hı hı. Hı hı. Evet. Eee, yani, bu durum kara bir delik aslında. Eee, ben, şeyi pek anlayamıyorum, aaa, beklenmedik bir durumda, aaa, nasıl çocuk sahibi olunabildiği ile alakalı. Ya, çünkü bilimsel olarak bazı, eee, çocuk sahibi olmak istemeyen çiftlerin, eee, korunması gerektiğine ve korunma yöntemlerine dair birçok seçenek var. Eee, o yüzden ben şöyle düşünüyorum; aslında çok da kapalı değiller demek ki bu duruma, ki, eee, bu şekilde hareket ediyorlar şeklinde düşünüyorum. Eee
<giggles> Hı hı. I hı. Evet. I hı. Hı hı. Bilinçaltından diyorsun risk alma davranışı aslında bunu sa buna sahip olmak istediği için. Enteresan.
E Evet, evet. Kesinlikle. Risk alma iştahları yüksek diye düşünüyorum. Eee, bir de hormonlar da akabinde yardım ediyor herhâlde bu durumla, aaa, böyle düşünüyorum.
<giggles> Hı hı. Hı hı.